Yun, yun ang nagpapasaya sa'kin minsan. Pero
Hmm.
yun nga yung, pag minsan yung alarm, hindi masaya, nakaka-ano. <chuckles>
Ah, okey. Oo. <chuckles>
Pero kailangan gumising.
So sa'kin naman yung kadalasan mm, yung kadalasan kong ginagawa 'no pag pag gising paggising ko para magising yung katawan at isip 'no 'yan kapag tumunog yung alarm kahit gaano katamad tatayo ako ta's maghihilamos 'no. Um, yun yung ginagawa ko talaga para magising yung katawan at isip ko, tapos, ah, makikita ko na parang magiging motibado ako maglakad-lakad sa labas ta's do'n ko makukuha yung parang saya 'no, talaga kapagka ginagawa ko na yung rutina ko. So ayun yung pinaka, ginagawa ko 'no kasi ayun nga, um madalas kasi pagkagising mo nakakatamad tumayo. Um, ta's lalo na 'no eto pa yung mahirap kasi kapag ano 'no yung nagising ka na tapos tinulog mo uli, yung susunod na gising mo masakit na yung ulo mo 'tsaka mas mahirap na tumayo talaga.
Hmm. Ayun, ganda yan. Mm. Oo. Tama, tama. Oo naman, lagi naman. <laughs> Oo. Tama ka diyan.
Mm. Minsan yung papaisip ka pang aa-absent ka pa sa trabaho, may mga ganong instances talaga.
Parang, ano 'Di ba? Laging ano, eh, mas lalo siyang nakakatamad.
Mm.

Parehas tayo. 'Tsaka ano parang, maganda yung ano niya, eh, 'yung enerhiya na binibigay. Kasi pag maraming asukal 'di ba, para namang ano
Mm, mm. Tama, tama. Ano 'no, um, oo 'yung ano talaga, tapos nakaka-apekto pa sa kalusugan natin, kasi ayan nag i-spike ng blood sugar so, gugu maaga kang gugutumin.
magka-crash ka. Oo. Ayun. Tama.
Mm, pero ayan, may pagkain bang ano ka partner 'yan 'no, kung sakali.
Oo. Sa akin ano, 'yung itlog.
Hmm.
'Di mawawala, 'tsaka sinangag. <chuckles>
Ah, oo, masarap 'yan sinangag 'no.
O Kahit na kasi trabaho ko nakaka-ano, nakapagod sa umaga. So kailangan talaga, kain ng ano, kanin. 'Di mawawala 'yung kanin, oo.
Mm. Mm, busog talaga ano. Mm.
Kailangan, eh, enerhiya. Tapos, minsan sinasamahan rin ng ano, Tender Juicy hotdog, madalian lang. Oo.
Mm, mm. Ah 'yung mga hotdog din, ah, kumbaga ano 'no, um, karne 'di ba.
Mm, pang protein naman. Minsan ano, 'yung tapsilog.
Hmm. Mm, mm. Ah oo, sarap 'yun tap mm. Mm, tama. <clears throat> Papa'no nakaka-apekto sa araw mo 'yung maayos na o maayos o magulong umaga 'no. May kuwento ka ba tungkol dito?
Tosilog, 'di ba.

Ayan no, um, sa aspetong pagkain ayan, ah, agahan hindi naman mawawala yung agahan 'no so, ah, kahit. <clears throat> Um, ayan 'no may malapit sa 'min nung nagtitinda nung ano nung lugaw 'no. Pero kakaiba siya, eh. Um, ah, pares lugaw siya so may pares tapos may lugaw ihahalo dun sa lugaw. So malasang malasa nakaka talagang nakakagising ng diwa kasi malasa siya, hindi naman kaalatan pero ayun ma mapapasarap yung kain mo tas parang gusto mo ng gumalaw-galaw kasi nga nakakain ka na may may enerhiya na. Tas siyempre ano pa ba ka partner nung pagkain na yan kung hindi kape 'di ba? So yun yung inumin talaga ng ayun para sa 'kin yun yung pinaka ano 'no iniinom ng lahat lalo na kung gusto maging produktibo. So yun 'no yung, mm, yung kape talaga yung mm.
Mhm. Oo ano bang favourite mong ano, agahan? Iyon, oh pano panong pinagkaiba? Oh. Combination. Oo. Oh! Tama, tama. Kape ayan. Oo. 'Di ba. Lalo na pag ano. Pag tumatanda na tayo 'no? <laughs>
Mm, mm, ayan no at that, ayun nga nasabi mo, eh, habang tumatanda dati kasi ay yung kape ko, eh, yung nasa matamis na ano 'no, na side. Ah, yung ma ma may gatas, yung may asukal ganyan. Masarap siya oo di ko na, kasi sweet tooth ako, pero, um, natuto akong mahalin yung ano yung maitim na kape 'no yung walang ibang halo, mm. Um, natuto akong mahalin kasi talagang dun ka yung parang nilalamnan talaga yung loob looban mo kumbaga. Nakakagising ng diwa, talagang yung pait yung dati kasi mapait siya para sa 'kin mapait lang, pero ngayon na na kapag ano 'no kapag tumagal nara na nalalasahan mo na yung ibang ano, mm, nalalasahan mo na yung ibang, ah, lasa nung kape. Hindi lang mapait na may maka mararamdaman mo na yung kasi kung gano siya ka-acid, mm, kung gaano siya, mm, ayun kasi ano, eh, ah, may coffee maker dito sa bahay yung so yun yung parang ano
Kailangan talaga ng kape. Oo yun ako din. Mm. Oo. Barako. Oo. Oo. Sanay ka na. Mm. Oo. Yung aroma. Tama naman.

Um, sa'kin 'no, ah, nakakaapekto 'yung araw ko talaga malaki 'no. So, sa aspetong maayos 'no, um, malaki 'yung epekto niya, kasi ayun nga na-set na 'yung mood ng umaga mo. Um, parang handa ka na, so 'yun 'no, ah, kapag nasimulan mo ng maayos 'yung umaga mo parang produktibo ka talaga. Wala ka na parang walang maling mangyayari kumbaga o kaya kung may mali man, eh, madali ayusin. Kasi nga, ah, handa ka.
Mm. Tama. Ayun. Oo. Ayan. Ayun, tumpak. Oo. Maganda 'yun 'yung sinabi mo kasi 'pag hindi ka handa, eh, 'no, kahit na parang maliit na bagay na mali
Mm. Kasi, handa ako. Mm. Mm, mm.
parang iniisip mo ay naku ang laki-laki, tas nakaka-stress talaga. Pero pag talagang handa ka kahit anuman 'yung dumating, di ba, malaki man o maliit parang wala lang sa'yo, madali mong maano.
Mm. Tama, tama. Mm. Mm, tama, tama. Mm. So ayun 'no, sa aspetong maayos gano'n. O 'yung kuwento ko tungkol dito siguro, eh, um, ayun 'no, kapag nakikita ko talagang, ah, ayun katulad no'ng isang araw na naka nasimulan kong maayos tapos talagang iba 'yung pakiramdam, so masaya masaya siya kumbaga. Talagang i iba siya sa lahat ng mga narana kumbaga no'ng isang araw, eh, um, nakapag-jogging ako ng parang e efficient ganiyan, tapos nakakain akong maayos. Ta tapos 'yung alam mo 'yun 'yung kumain ka pero parang walang laman 'yung tiyan mo, pero hindi ka gutom? So parang ano
'Yun. Mm. Hmm. 'Yun. Oo. Oo. Ayan 'yung magandang feeling, di ba?
Mm, so parang ang gaan ng lahat. Tapos ayun, um, kahit nagkakaproblema hindi ko talaga ini-stress over, parang sabi ko, "Ay madali lang 'to." gan'to. Ta's maa mas ma mas malakas 'yung focus ko kumbaga. So do'n ko nakikita nung na 'yung apekto ng maayos na umaga ano. So sa aspetong magulo naman 'no, 'yung pinaka-ayaw ko talaga 'yan kapag nangyayari, eh, ayun wala ka sa focus 'no? Ah, malaki 'yung epekto talaga. Ah, hindi ka produktibo tas madalas 'no, tatamarin ka kasi, um, ah, hindi maayos 'yung simula ng umaga mo may magulo, eh. So nakakatamad gumalaw, nakakatamad gumawa ng mga bagay-bagay. May may gano'n talagang mga araw hindi maiiwasan. So 'yung mm.
Oo. Ayan. Tama, tama. 'Yan. Tama ka diyan. Oo. Tama, tsaka ano nakakairita lalo na 'yung may ma kung may makatrabaho ka o kaya kasama sa bahay parang mabilis kang mairita, di ba? <chuckles> Tapos 'yung pagka-irita mo mabubuntong mo sa kanila, hindi naman siya maga kagandahan so
Mm, tama. Mm. <clears throat> Mm. Tama, tama. Mm.